Yani, eee, herkesin belki de aklına gelecek fikirler geliyor, insanın, ya her şeyden önce insanın tepki göstermesi lazım. Yani yolda, eee, sokakta, orada burada bir insanın herhangi bir kediye, köpeğe, herhangi bir hayvana kötü davrandığını görünce, bunları uyarmak gerekiyor. Veya, ağaç yaşken eğilir de diyerek çocuklar var. Çocukların, işte ne bileyim, eee, yeri geldiğinde taşladığını veya boncuklu silah sıktığını dahi görebilirsin belki sokakta. Ya, daha o, o yaştan uyarmak, o yaştan, ııı, bunun yanlış olduğunu, canının acıyacağını, karşısındaki canlının, eee, yani hoş olmayan şeyler olduğunu aşılamak gerekiyor.
Hıh. Ne yazık ki, ne yazık ki. Kesinlikle katılıyorum, ağaç yaş iken eğilir, değil mi?

Evet, kesinlikle katılıyorum ama yani bunların yani hâlihazırda olan bir durum mevcut. Eee, hani zaten, eee, dediğin gibi vahşi hayvanların alanına girip insan kurulmuş ama şu anki geldiğimiz noktada dönüp de "Hadi, bu evleri yıkalım, vahşi doğaydı burası." deyip yapabileceğimiz bir şey yok ama daha, eee, çok ben özellikle de, eee, çocuklar başta olmak üzere aile, eee, direkt ailelere eğitim verilmesi taraftarıyım bu açıdan. Yani özellikle de hani bilmiyorum diğer ülkelerde, eee, çok böyle aile, eee, eğitimiyle alakalı çok fazla kurum var, çok fazla, eee, aktiviteler destekleniyor. Hayvanları, eee, hayvanların haklarını öğretmek ve bunları korumak adına önce, eee, aile ve çocuk, eee, bilinçlenmeli. Zaten aile çocuğa öğretmediği durumları, eee, genellikle görüyoruz veya ailenin farklı bir bakış açısına sahip olduğu durumları görüyoruz. Onların bilinçli olmadığı noktada, eee, hiçbir şeyin ben değişebileceğini düşünmüyorum. Tabii ki devlet eliyle yapılabilecek bazı şeyler var ama yapılamayacak da pek çok şey var. Yapılamayacak noktada da insanları bilinçlendirmek çok önemli.
Hı hı, hı hı. Peki bu aile eğitiminden kastın biraz daha böyle hani, eee, kurumsal eğitim dışında bu zorunlu eğitim var ya ilkokul, ortaokul, lise gittiğimiz, onların dışında bir eğitim türünden mi bahsediyorsun?
Evet. Tabii ki. Yani tabii ki onların dışında olması lazım. Yani çünkü b eee, yani hayal edemiyorum açıkçası ben. Eee, çocuk okula gidiyor, okulda bunun eğitimi hani zaten öğretmenlerimiz anlatıyor belli bir nebze. Eee, direkt olarak hani ders, eee, olmasa da ken eee, direkt içerik olarak ama, eee, elbette ki müfredatta değiniliyor buna ama ben hayal edemiyorum ki o çocuk okulda bu işi böyle öğrensin. Sonra eve gelince annesine babasına anlatsın. Eee, atıyorum, eee, babası pek oralı, eee, bir insan değil veya hani çocuğundan dinleyecek bir insan değil. Genellikle çocukları kâale alınmaz bilirsin. Eee, o noktada "Ya hadi, hadi oradan." deyip geçecektir, umursamayacaktır. Bu noktada direkt ailenin kendisine, eee, eğitim verilmesi gerektiğini ve, eee, mümkün olan en sık mertebede yeri geldiğinde televizyondaki reklamlarla, yeri geldiğinde, eee, afişlerle, pankartlarla başka şekillerde insanlara sürekli bunu hatırlatmak. Eee, hani canlılar da bizimle yaşıyor. Bu hayvanlar adını verdiğimiz, eee, canlıların herhangi bir suçu yok ama onlar da bizimle. Eee, katkı sağlamayabilirsin. Eee, anlarım, anlayışla karşılarım ama zarar vermek, eee, kesinlikle çok yanlış. En azından o zarar verme kısmını, eee, daha ilk aşamayı belki de aşabilsek, eee, çok daha iyi olabilir. Öz ben bunun eğitimle ve diğer yol yollarla gerçekleşebileceğini düşünüyorum ama ailenin kendisine olması lazım. Sadece okulda, çocukla olacak şey değil.
Hı hı, hı. Hı. Hı hı, hı.